Oo, pero 'pag nandun na sa mga kailangang kailangan mo sila wala, ano na mga bigla silang nawawala parang gano'n, oo.
Mm. Ay totoo 'yan. Kasi ak ako, ah, recall ko lang din ha, share ko lang din. 'Yong ano, meron din akong instances do'n sa husband ko na, parang ano 'yon eh nangako din siya no'n, eh, na may ibibigay na ganiyan "Uy alam mo, hayaan mo sa birthday mo ayan reregaluhan kita." Ganiyan. So, eh, siyempre expected mo naman 'yon, kasi 'di ba birthday mo, partner mo naman siya, tapos 'yong mismong ano mo na, birthday mo na, so wala wala siyang naibigay, though para sa akin on my part parang I felt ano, parang na disappoint ka 'di ba, kasi parang nangako, eh, though kasi para sa akin gift-giving parang love 'yon eh, 'di ba. Tapos 'yong binigay niya na, sige hayaan mo ganiyan, so pinaasa ka lang, pero at the ah, o ta's parang I love you, sige I love you pa rin, sige I love you pa rin, gano'n. So 'yon nakakatawa lang 'pag, ah, parang ano eh kumbaga parang, eh, anyway sa relasyon naman 'di ba kung titingin mo parang, lalo na pag mag-asawa na kayo parang 'yung I love you, parang hindi na siya ano eh 'no, hindi na siya talaga la sinasabi nang madalas. Oo, 'di ba.
Oo. Oo. Totoo, oo. Oo naman, oo. Totoo. 'Yun nga pinaasa lang. <laughs> Oo. Sinasa oo hin hindi kasing dalas nung mga dati-dati pa 'di ba. Oo totoo, totoo 'yan.
Dati, oo, oo. Pati 'yong pagbibigay ng regalo, pagde-date n'yo, parang hindi na rin gano'n na nakakatuwa lang. <laughs>
Oo. Oo, totoo.
Mm. Kaya nga ano 'di ba, parang sa love, parang
Oo.
Kung ipapakita mo sa ibang tao, minsan kasi ang hirap din magpakita ng love kung hindi ka rin nakaka-receive ng love, 'di ba may mga gano'n?
Totoo, 'di puwedeng ipilit eh, tama, oo.
Mhm. Oo totoo 'yan. Ikaw ba, paano mo paano mo hinaharap 'no kapag nahirapan ka ipakita 'yung pagmamahal mo sa iba, ayan paano?